Правильно, потому что, всё-таки, как бы, ну, я работаю вот так, <chuckles> честно сказать, просто чтобы как-то себя обеспечить, может, чему-то новому научиться. Но просто, э, чаще всего же люди работают тэ такие, м, их прив ну, привлекающую работу не п не просто, чтобы, как бы, э, потому что не хотят работать Да-да, а, ну, как бы, а потому что, м, они хотят эту эту денежку заработать немножко через, э, ну, какую-то, э, хорошую, позитивную нотку тоже, да, не просто чтобы работать, просто чтобы зарабатывать деньги.
Заработать какую-то денежку, да, но, а, не знаю. Мгм. Да, построить карьеру или их, например, искренне увлекает это дело.
Конечно. Да, чтобы хотя бы как-то, ну, эти деньги зарабатывать позитивно, да, а не просто просто э, просто деньги, деньги, деньги, да? Поэтому, как бы, отчасти не важно, какая работа, каждая работа рано или поздно может надоесть, каждая работа сложная, да, от какой-то части, как бы. Морально, физически, да, даже та работа, которая нравится. И как бы большинство людей всё-таки работают работу, которая не особо им нравится, потому что, э, ну, с ы работать, эм, как бы по своей мечте, и хорошо зарабатывать, как бы, э, всё-таки роа ну
Мгм. Ты считаешь, это удаётся далеко не каждому?
Э, думаю, таких людей много, но их, э, намного меньше, нежели тех, которые работают работу, которую они не хочет работать. Там даже где-то была статистика, я уже не помню, но всё-таки, да, их, м, ну, их меньше. Э, на самом деле, это грустно, что так происходит, но как бы это жизнь, ничего особо с этим не поделаешь, да. Вот, э, как у кого получается, так у кого-то получается.
Мгм. Так, а ф Ага. А Э, хорошо, а как это у тебя обстоит? Как твое отношение к работе? <chuckles>
Мгм. На самом деле у меня большого опыта не было, да, в раб работах, но я работала очень такие простые работы: там подготовить еду, там где-то что-то помыть, да, пока что, пока нет образования. И, получается, что были такие моменты, да, когда всё-таки, тем более на таких работах сложно, м, как бы, э, не выгорать, потому что, ну, кто-то что-то может сказать такое вот, ну, непонятное, да, и тебе будет, э, как-то неприятно, да, не по себе. Я могу вот, э, в пример, как бы, 2 работы. В одной, где мне сложно был ну, как бы, я могла не выгореть, а в другой, где, м, как бы, мне сложнее было как-то оставить свой грыз, и я почти выгорела, да. Вот, могу про эти 2 работы рассказать, ну, если интересно.
Мгм. Мгм. Да, а че да, и чем они отличались? Почему всё-таки на одной было проще, а на другой ты практически выгорела?
Мгм.